Ouais, ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Heu je me suis, en fait tous les ans, je me dis: «Ah, il faut que je il faudrait que j'investisse dans une lampe et tout». Sauf que je l'ai pas fait parce que bon, heu, voilà, il y a toujours <chuckles> d'autres choses à acheter en priorité. Heu donc là, j'ai commencé déjà à
Ouais, c'est sûr.
C'est mon 5e donc hiver et je viens tout juste de de commencer la vitamine D après 4 hivers à me dire: «Oh là là, qu'est-ce que c'est dur ce manque de lumière!» Là, je me suis dit: «Allez, on va supplémenter un peu et puis on va voir comment, heu, comment ça passe». Donc j'ai commencé ouais, il y a 2 mois.
D'accord. Ouais ouais, ça va être intéressant pour toi de voir ça ouais. Ça va être intéressant de voir et et
C'est ça, faut essayer de trouver des ben des choses pour essayer de compenser, heu, compenser au quotidien.
Parce que là, la lampe qu'utilisent tes amis, si tu sais à peu près combien ça coûte?
Mmh mh. Ben je crois que t'en as un peu à tous les prix, mais il me semble que c'est pas non plus donné. Je saurais pas te dire exactement combien ça coûte, mais, heu, il me semblait qu'en en discutant avec elle, c'était quand même un petit budget et c'est pour ça que j'en avais pas non plus acheté tout de suite, tu vois? Il me semblait que c'était à peu près une centaine d'euros, heu, voilà, puis après tu as différents types de lampes, différentes qualités aussi, heu, différents designs.
Ouais. Oui. Ouais ouais ouais. Il faut quand même le prévoir. Ouais. Ouais, c'est c'est c'est ça, à chaque fois, oui, peu importe le sujet ou, heu, ça rentre après dans des détails. Ouais ouais. Bien sûr.
J'ai ah Je C'est ça. Il faudrait que je fasse une petite étude de marché, mais en tout cas je sais qu'ici beaucoup de gens, heu, beaucoup de gens, heu, font appel à ça, heu, enfin achètent, heu, investissent là-dedans parce que ouais, clairement c'est un problème pour beaucoup de gens.
Mmh. Ouais, c'est c'est c'est c'est pas possible sinon quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi le beaucoup de d'ici de d'instituts, heu, pour UV, tu sais pour, hem <tsk> voilà, il y a les les néerlandais sont vraiment friands de ce type, heu, de loisirs, tu vois, de <chuckles> de soins apportés à leur physique.
Ah! Oui, ouais ouais. OK. Ouais. Et et du coup, est-ce que ça a changé tes destinations vacances? Est-ce que maintenant tu veux plus souvent partir au soleil que partir à la neige?
Ah mais complètement! Complètement. Mais d'ailleurs, les néerlandais, souvent font une pause, heu, pendant l'hiver. Et ils partent tous au soleil au mois de février. C'est-à-dire ils ont ils ont toujours des petites pauses comme ça. Donc nous, on adore le ski, donc on on peut pas non plus, heu, heu ne pas y aller. Donc, heu mais par contre, tu vois on parce qu'ici le l'été, même le printemps, arrive très tard, en tout cas ces dernières années, c'était le cas. Et donc, on avait on apprend on s'était organisé des petits week-ends, tu vois, dans le sud de l'Europe, parce que, tu vois, on mettait les doudounes encore au mois de juin. Tu, hem alors pas l'année dernière, mais les les autres les autres hivers avant. C'était très, ça arrive très tard. Donc oui.
D'accord. Oui! Ouais. Au mois de juin? Oui, d'accord. D'accord. Et ça arrive très tard et il reste pas longtemps?
Et il reste, heu, ouais, c'est ça. Ben <blows air> allez, heu, mi-septembre, heu, on est en automne, hein, mi-septembre, c'est l'automne.
Ouh là là! D'accord, ouais, donc, heu, trouver un endroit, heu, voilà, partir au ski, mais là où il y a du soleil. <chuckles>
Voilà, oui, il y a eu beaucoup de lumière, du soleil, c'est ça.
Ouais. OK, ben d'accord. Ben merci beaucoup d'avoir partagé, heu, ton apport, heu, sur tout ça. C'était très intéressant de voir, heu, comment tu t'es adaptée et sur comment tu vas aussi t'adapter dans le futur. Merci.
Ben, avec plaisir. Et puis c'était sympa de pouvoir partager les petits tips que ce

Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais, c'est, heu, la d'accord. <chuckles> C'est c'est surprenant, ouais, effectivement.
C'est donc heu c'est sûr qu'il faut pouvoir créer un espace chaleureux, tu vois, heu, un peu cocooning, heu, derrière parce que sinon c'est un peu glauque, quoi. Et heu
Bah oui, bien sûr. Bah ouais et heu, du coup, ça ça a quel impact sur, heu, votre rapport avec l'extérieur? C'est dans le sens où heu, est-ce que comme la météo pendant plusieurs mois, elle n'avait pas être très bonne, vous sortez quand même, essayez de passer du temps en extérieur quoi qu'il arrive ou au contraire vous vous enfermez pendant l'hiver, c'est vraiment au printemps et l'été que vous profitez?
Mmh. Eh bah, en fait, heu, ici, on vit beaucoup plus à l'extérieur qu'en France. Mais mais vraiment, en fait, dès qu'on a du temps, un peu de temps, on sort, on sort, on a des parcs, on passe beaucoup de temps avec les enfants dans des forêts, dans des parcs et en fait, tout ça quel que soit le temps. Parce qu'en fait on au début c'est vrai qu'on s'est dit: «Oh là là, mais on va rester enfermés, enfin moi j'aime pas». Eh bah non en fait, heu, ici on s'est rendu compte que les gens, les néerlandais, ils vivent dehors quel que soit le temps, hein. Il y avait et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, tu vois, quand
Mmh. Bien sûr. Moui. Oui. Bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui, oui, bien sûr. Mouais.
on a emménagé, c'était juste quelques jours avant Halloween et donc ici, ils fêtent beaucoup Halloween, c'est une grande fête, il y a du, enfin, il y a du monde dans les rues, il y a des animations, des festivités. Et heu, en fait ce jour-là, il pleuvait, mais vraiment de grosses, grosses gouttes quoi, c'était averse et donc nous, on s'est dit: «Bah non enfin on reste à la maison enfin logique quoi, enfin même pas j'y pense à sortir alors qu'il pleut». Et en fait, on a regardé par la fenêtre et tout le monde était dehors
D'accord. Ouais.
et on s'est dit- c'était blindé de monde- et on s'est dit: «Waouh! En fait, la météo n'arrête pas les gens». Et ça, ça a vraiment changé mon rapport avec l'extérieur. Heu aujourd'hui, heu, je me pose pas la question et je me dis: «Moi je sors, voilà». Bon évidemment hein, quand c'est temp tempête. je suis pas non plus, heu
Ouais, c'était blindé de monde. Oui. Oui, oui, oui, il y a il y a des limites à tout, mai, heu, voilà, tu sors quand même beaucoup plus tard. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant de de le voir. J'ai j'ai habité en Norvège pendant 6 mois et c'est pour un Erasmus et c'est la même c'est la même. C'est les les gens de oui, c'est la même mentalité, donc c'est intéressant de comparer, et hem est-ce que du coup, heu, avec heu, tout ça, tu as ça t'a un petit peu forcé à rapidement faire tes recherches sur comment rendre un un intérieur, hem, assez intéressant et assez cocooning parce que tu m'avais dit que tu prêtais pas du tout attention à ça en France.
Hem, des limites à tout. Ouais, c'est la même mentalité. Eh bah, heu, alors j'ai toujours eu un attrait pour heu, tu sais les espaces chaleureux, donc j'ai jamais fait de recherches là-dessus. Mais c'est sûr que j'ai en tout cas investi un peu plus, heu, dans ouais l'aspect un peu cocooning, ce soit des des éléments pour qu'on se sente bien à la maison, heu. Ça, c'est clair que j'ai, hem j'y ai mis un peu plus d'argent, parce qu'évidemment, on on y passe un peu plus de temps. Quand je te dis qu'on passe beaucoup de temps dehors
Mmh mh. Ouais.